Ja, das ist eigentlich total interessant, ne? Weil <groans> man fragt sich ja dann schon so: „Wie machen die das“, ne? Ist das 'ne bestimmte Art von Intuition oder ja, wie nehmen die das wahr? Aber das, äh, erzählen ja ganz viele Menschen, dass dass sie schon solche Erfahrungen gemacht haben oder auch manchmal, dass äh, dass Tiere dann eher abweisend sind bei anderen Menschen auch, ne? Das habe ich auch schon öfter gehört so.
Genau, die wissen eigentlich mehr als wir gleich so, w was mit dem Charakter los ist des, äh, jeweiligen Menschen oder oft geht's ja auch schon in die Richtung, ähm, kriegt der irgendwie gleich 'n, äh, Diabetes-Schock oder, äh, stehen irgendwie Krankheiten an, die man irgendwie noch nicht weiß und, äh, die reagieren schon auf Gerüche und ach k ich was auch immer da alles mit reinspielt. Ich weiß es nicht. Also, es ist schon faszinierend, was sie können.
Mhm. Ja. Mhm. Was hast du denn für Haustiere?
Also, wir hatten lange 'n Hund und jetzt haben wir nur noch 2 Katzen.